Hm, doch erst bei diesem Vorfall habe ich so richtig gemerkt: „Ah, okay, also so so so da da die ist nicht gegen mich, sondern die die die arbeitet irgendwo für mich“, so. Also, so so so sie versucht so schon so sich sie hat sich ja für mich eingesetzt im Endeffekt, ne? Und äh, obwohl s ne, man hätte ja gedacht so, Lehrer halten sie die Lehrer fühlen sich untereinander viel loyaler, ne, hätte man denken können. Das sind ja aber auch Arbeitskollegen irgendwo, ne, aber, äh, war ja nicht so, ne? Sie hat sich ja für mich eingesetzt. Und der der Lehrer, den ich, äh, beleidigt habe, der der war ja der war ja der war ja so sauer auf mich der war richtig sauer auf mich, ne? Der hat ja auch danach gesagt so, dass er mich nicht unterrichtet. Also, falls er mal Vertre also er hat <chuckles> es war ja auch mal so, er hat ja vertreten, er hat mei meine Klasse vertreten, und dann hat er gesagt, dass er mich nicht unterrichtet und ich musste dann rausgehen.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Stimmt. Ja, ja. Ja. Klar. <chuckles> Ja. <giggles> Mhm. Oh wow, okay, also der war da der hat das lange mit sich getragen dann auch.
Ja, ja, das au ähm, mit sich getragen, persönlich genommen und, äh, wenn wenn ich ihn jetzt auf der Straße begegnen würde, da wäre er immer noch nicht gut auf mich anzusprechen. Ja.
Oh ja, ich merk schon, ja. Der wär immer noch, ja, der wär immer noch sauer. Aber was meinst du, ähm, wenn du jetzt zu dem Moment zurückkehrst, und du hättest diesen Support nicht von der Lehrerin, und ich weiß jetzt nicht, ob's da andere gab, die dich unterstützt haben, aber was wär passiert, wenn du eben nicht diese Unterstützung hättest? Also wie denkst du, würde es heute aussehen? Hättest du dann trotzdem durchgezogen bis zum Abitur, oder wär's dann anders gewesen?
Ja. Ich weiß nicht. Ich bin ehrlich, äh, das ist 'ne gute Frage, aber d aber ich würde direkt, glaube ich, sagen, es mein Weg hätte sich vielleicht ich ich gehe schon stark davon aus, dass sich der Weg anders, äh, entfalten hätte von mir, wenn ich s so drauf r rückblicke, weil, ja also so wenn keiner daran geglaubt hätte, warum hätte ich dann irgendwie, ja, s was aus mir machen sollen? Weißt du, weil, ähm, ich glaube schon, dass das so wichtig ist, dass dass man, äh ja, dass dass dass jemand an dich glaubt. Also so, d wär wär das so nicht gewesen, dann dann hätte ich ja n n niemanden gehabt, dann hätte ich ja auch keine Leistung oder Erwartung erfüllen müssen. Und, ähm, ja, also so so, das ist schon wichtig gewesen, dass dass ma dass ich jemanden hatte, der das so sieh gesehen hat, so dieses, also so, was ich nicht sehen konnte. Genau, ja.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Potenzial, ja. Ja, okay, stimmt. Ja, und, ähm, ich sag mal, auf der negativen Seite könnten wenn man jetzt sagt, okay, da wär keiner, der dich supportet Also, du hast so 'n bisschen positiven Druck bekommen, ne, dass du sagst: „Hey, da glaubt jemand an mich und dann will ich das jetzt auch schaffen.“
Ja.

Ja, äh, <giggles> ich stand halt wieder so vor Problemen, ich habe wieder Probleme gemacht, auch in der Schule, da da kam es sogar zu 'ner Klassenkonferenz, ne?
Mhm.
und
Klassenkonkurrenz?
ne, Konferenz Konferenz, also so, wo so viele Lehrkräfte einberufen wurden, und dann wird so über Sanktionen diskutiert, ne? Also so
Ah, Konferenz, okay, mhm. Oh. Extra für dich dann wurde diese Konferenz
Extra genau, extra für mich. Die die, äh, Direktorin war auch da, also das ganze Paket. Es war auch so es war, zum Beispiel, nach der Schule, ne? Es war also es hat sich so ereignet es war nach der Schule. Ich, ähm, war in diesem frei es war Freitag es war man ist ja in diesem Modus direkt so: „Oh, schön, Wochenende, endlich“ und so, ne? Und dann gehe ich die Schultreppen runter und, äh, zucke schon mein Handy aus der Tasche. Und dann kam mir so ein Lehrer, der nicht mal 'n irgend 'n Fach von mir unterrichtet hat, kam einfach zu mir und meinte, ja, weil ich das Handy draußen habe war ja damals verboten, sozusagen, ne? Genau. Und, äh, so: „Ja, gib mir das Handy“, ne? Und da habe ich gesagt da habe ich gesagt: „Warum muss ich es ist ne, er ist äh, der Gong hat getönt, es ist Wochenende. Du möchtest jetzt mein Handy haben“, ne? Weil das hieß automatisch das musst du dir vorstellen, es war 13 Uhr, ne? Es hei hieß dann automatisch, ich müsste entweder das Handy übers Wochenende in der Schule lassen, ne?
Mhm. Okay. <giggles> Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja. Ach, stimmt, ja. Mhm. Oh Gott, okay. Mhm. Ja. Oh, so lang auch noch, okay.
oder ich bleibe noch bis 15, 16 Uhr und warte, bis die Schule komplett zumacht und dann hole ich's mir vom Sekretariat ab. Und dann meinte ich so, ja, also habe ich's wieder eingesteckt, hab ich gesagt, so: „Ja, es so so, ist doch nicht mehr da so so, können Sie nicht ne, 'ne Ausnahme machen?“ Und dann meinte er: „Nein“, ne? Also er wollte und das war wirklich und da war ich so da war ich so da dachte ich mir wirklich so, boah, also so so, ne, wie kann also das fand ich schon ziemlich extrem, ne? Also, so so da hätte ich mir eher gewünscht, dass man es mir sagt und dann ist es okay, ne?
<giggles> Ja. <giggles> Okay. Ja, das ist strikt. Mhm. Aber bloß nicht das Handy. <giggles>
Ja, so so, weil weil das hat mich ja auch dazu gezwungen, sozusagen länger zu bleiben, ne? Hätte mich jetzt gezwungen. Und, ähm, da das habe ich dann nicht eingesehen. Da habe ich gesagt so, habe ich zu ihm gesagt: „Ne“. Und, äh, ich, m so so so: „Du kriegst das Handy nicht“, aber er hat's dann einfach genommen, ne?
Stimmt. Ja.
Und dann habe ich, äh, ja, dann hab ich das, äh, H-Wort zu ihm gesagt, ne?